مفهوم بالنسبة للشغل، الفترة اللي كنت فيها آمم، م مدير وب تحتيه team كبير وبتاع وكده. لأ أنا ما كنت مكتشف غلطات، أنا عامةً من النوع اللي بيحب إن هو يدّي أسباب أو يوضح هو غلط ليه سواء في الشغل أو كده، في طريقة تعاملهم ما بين بعض مثلًا في أي حاجة. في ناس كانت بتحب تضيّع وقتها جدًا في وسط الشغل، آآ، إن هي تقعد ت تطلع برّه ويقعدوا يتكلموا ويشربوا سيجارة وبتاع وحاجات كده، وجات عليَّ ملاحظات كتير فبقيت أتكلّم معاهم يا جماعة 1، 2، 3، وبسبب 1، 2، 3، واتقال 1، 2، 3، وصاحب الشغل هيعمل معاكوا 1 2، 3، مرّة و2 و3. الموضوع بيتكرر؟ لأ هو أنا خلاص أنا عملت اللي عليَّ وبلَّغت واتعاملت بالح
نبهتك مرة و2 و3.
آه، يعني الموضوع ده بتاع كده، فمنك بقى لصاحب الشغل، أنا مش اللي أنا الموضوع في الآخر خالص أنا ليّا إن أنا أدّيتك تاسكات وأنت ما سلمتهاش، فدي برّه عنّي. أنا لمّا هاجي اتسأل، يعني أنا في الأوّل ب أنت في الآخر في الteam بتاعي فأنا المسؤول عن الناتج بتاعك، بس أنا لو أنت عندك مشكلة وأنا نبهتك ليها ونبهت وسكت عليها مرّة و2 و3 عشان مصلحتك وأنت لسّه مثلًا عشان أنا ما ف ما أنت لسّه بتكوّن فكرة أو بتاع لسّه صغيّر في الشغل فتمام، مقبول بس لحد limit معيّن وبعد كده أنا لو اتسألت هو الـتاسكات دي ما اتسلمتش ليه هاقول له عشان فلان كذا كذا كذا وعنده مشكلة في 1 2 3 عادي جدًا. ساعتها بقى أنا لمّا أتكلّم ما ابقاش أنا بافتن عليك ولا بالوم عليك ولا أنا بارمي عليك الغلط.
أنا حذرتك مرة و2 وأنت ما استجابتش أو ما ما يعني ما عملتش غلط.
وده، و بالضبط، بالضبط ف
طب طب تمام أنت بقى من الشخصيات اللي لو غلطت، تِحب تَعترف بغلطها والّا ممكن تقاوح عشان تخاف من الفشل؟
جدًا، لأ، لأ، لأ، لأ، لأ جدًا، عشان ما احبش أضيّع وقت في إن أنا أفضل أجادل. آآ، أنا يع لو أنا شُفت إن أنا غلط، أنا مش باتكلم على إن أنا مش مقتنع إن أنا غلط، أنا لو شُفت إن هي حاجة غلط، آه، خلاص باعتذر في ساعتها وبتاع ومش هتكرر تاني وخلص الموضوع على كده. الجدال في الآخر وأكون أنا من جوّايا مقتنع إن هي غلط وأنا قاعد باجادلك، بتبقى صعبة أوي يعني باحس إن هو كده ده شخصيّة مريضة بصراحة.